Mm. Oo yun siguro puwede rin yung mga ano 'no, mga biskwit 'no, like skyflake, mga plain rebisco plain 'no, so para kahit papaano, eh, ano, ah, medyo ano siya medyo nakakalaman talaga ng tya ng tiyan pero in a way hindi siya nakaka-distrupt 'no nun sa tiyan mo 'no kasi hindi siya heaving-heavy unlike sa kanin, pero dati ba madalas bago ka matulog kanin talaga yung kinakain mo?
Actually, oo tama ka dun lalo na kung ang ulam ay mga menudo yung masasarap ba oo 'di ba oo kaya nga 'di ba, parang iniisip ko, ah, saka na muna ko magda-diet, saka na saka ko na muna iisipin yung mga, ah, sakit-sakit na 'yan kasi masarap kasi talagang kumain lalo kung pagod ka. Pero masama masama pala yun na talagang dapat iwasan 'di ba, kasi siyempre, ah, yung sobra nga ika nga, eh, ah, mas mahirap ah, I mean, ah, bawal naman yung pag, ah, nasosobrahan 'di ba, pero kasi meron dito sa bahay namin, ah, tasty lang naubusan kasi ako ng biskwit pero okey naman kaya kung tasty lang, tapos saw-saw ko nalang sa kape.
Hmm, sarap niyan, oo nga 'no deserve mo talagang kumain nun charot. <chuckles> Mm. Mm. Hmm, okey naman yun. Oo, ay magkakape ka pa rin, eh, matutulog ka na? <chuckles> Ma sawsaw mo sa gatas oo, oo sige pinapayagan kita, charot hindi. <chuckles> Oo kasi di ba, kun kung ano kung kape, eh, parang mas, eh, 'di ba ang target nga na ang target mo nga ay ano makatulog ka ng may panaginip so parang iba yung ano mo nun. Siguro gan'to nalang 'no okey naman kumain ng heavy meal ng gabi basta 2 to 3 hours bago matulog, for example mga 10 oo mga pero at least 10 naman 'di ba nandun pa rin yung so damihan mo nalang talaga yung kain 'no, oo. Oo, ayun.
Gatas na lang. Oo. Mm. Ang tagal, oo. <chuckles> Kaya nga. Oo baka bangungot naman ang mangyari hindi hindi ano 'no 'wag naman Diyos ko. Alam mo maraming salamat sayo kasi, ah, natutuwa ako naging maliwanag sakin lahat, ah, kung paano ko makakagawa ng, ah, madaling ritwal para sa mahimbing na ma na pagkakatulog at ngayon naunawaan ko na yung mga dapat kong, ah, isaalang-alang at dapa kong at dapat kong iwasan at ayun maraming salamat muli sayo.
'Wag naman sana, oo. Oo. <hiccups> Mm.